C'est ça, c'est assez marrant en fait parce que, si on se mettait à l'extérieur, et moi ça m'est déjà arrivé de faire ça. C'est vraiment genre de m'asseoir sur un un banc en fait, heu, du métro. Ou, heu, même, heu, à l'extérieur. Ouais pour regarder en fait des gens qui vont si vite, ils marchent mais à une allure. On se dit mais où ils vont quoi? On dirait qui a ils ont vraiment le feu aux pieds, pour pas dire l'autre terme, mais donc voilà quoi.
Oui et de regarder heu. Mmh. Mmh. Non mais c'est Oui. Mais heu, c'est c'est intéressant parce que, heu, heu, mais, heu, eux-mêmes ne savent pas pourquoi ils courent des fois, hein. Je veux dire, heu, j'ai m j'ai ma meilleure amie parisienne, heu, quand elle vient me voir, heu, en Corse. Et elle marche vite, elle marche vite, elle marche vite. Je lui dis: «Heu, on est on est en train de se promener là, ou tu es en vacances, ou comment on fait?» elle me dit: «Ah oui, j'ai oublié», je lui dis: «Mais tu sais pourquoi tu marches vite?» elle me dit: «Non», donc tu vois?
Mais oui. C'est ça en fait, les gens oublient pourquoi, heu, on est dans ce rythme effréné. Mais quelque part aussi, j'ai l'impression que c'est plus une condition sociale. C'est-à-dire qu'on nous a dit que, heu, parce qu'il fallait être performant, il fallait être efficace, heu. Heu, il fallait, heu, ne voilà ne pas perdre de temps, pour être encore plus productif. Heu, même limite, j'ai vu des gens qui ne trouvaient même pas le le le goût du sommeil, en fait, heu. Qui ne s'arrêtaient même plus pour ça.
Mmh. Oui. Oui. Oui. Mais je suis d'accord avec toi, mais je pense qu Oui tout à fait. Mais il y a ça et puis il y pas que ça, je pense aussi, heu, comment on appelle ça, heu, de réitérer, heu, ce que son voisin fait, heu. Quand tu pa quand tu marches dans une ville où tout le monde marche vite, tu as tendance à à prendre le même rythme.